Alam mo, na-speechless na 'ko. Pero ah, yun nga, natutuwa ako, may ganyan tao na nagpapayo sa akin. Ah, nagpapasalamat ako sayo ngayon pa lang. Ah, sana marami pa tayong oras na mag-usap sa mga bagay-bagay. Pero alam mo, na-appreciate talaga kita. Um, yun nga tama nga yung mga sinabi mo na minsan, ah, baka eh nag-o-overthink nga lang ako pero kaya ko naman talaga. Um, oo, kumbaga yun nga. Ah, di ko alam paano ko i-express minsan eh. Kumbaga yun nga, nagpapasalamat nalang talaga ako dahil naka naka naka-encounter ako ng gantong klaseng tao na, ah, pinapayuhan ako ng talagang ah, sumaswak din sa aking nasa thoughts so, ayun nagpapasalamat ako sayo.
Mhm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, ay may tanong pala akong karagdagan no. Ah, 'di ba may may may mga ano ka naman no may mga may mga kliyente ka namang naging successful 'di ba, yung ginawa mong ano yung ginawa mong assistant sa kanila.
Oo. Um
Oo. So ayun, mm, sige go.
ah, yung client ko dati alam mo nasubukan ko na yung sinabi mo eh, meron akong client dati inamin ko sa kanya na hindi ko kayang tapusin yung task. Um, like nakinig ako sa kanya the whole shift and then parang hindi ko nga ma-gets. Then, ayun nga, parang iniyakan ko yun dahil sa sobrang hirap nga hindi ko ma-gets and then, ah, yun nag-usap ulit kami. Bakit parang, kinuwestiyon niya yung ano ko, pero buti mabait, ka ko sabi niya, um, bakit eh wala kang natapos, sabi ko, ah hindi ko kasi maintindihan ah, and then nag apologize ako. Um, yun hindi ko maintindihan yung ah, kung papaano sisimulan yung task. And then ayu sabi niya na, ayun, wag ka mag alala, ah, sana sinabi mo palang nung una. Ah sige, yun eh, sana ni-record ko. Ah, ni-record ko yung ire-record ko yung pag-uusap natin ng ah, pwede mong i-review, pwede mong balikan. Kaya alam mo, nakakatawa naswakan mo yung aking, ah, nasa isip no.
Mm. O <chuckles> Mm. Oo. Mhm. Mm. Oo. Mm. Oo, 'di ba. Ah minsan talaga yung tao napapangunahan ka lang talaga ng takot 'no. At saka gawin gamitin mo yung experience na yan ano parang bilang stepping stone na parang, pag kinakabahan ka. Eh na kaya ko nga dati so kaya ko rin to 'no. Ah, yakapin mo lang yung kaba 'no 'tas yung puna ng ibang tao. Pero syempre piliin mo nga lang ulit yung mga puna nila 'no. Tapos ayun yung gawin mong batayan para kahit papaano, makita mo kung ano yung specific na dapat i-improve mo sa sarili mo. Nako kung makakaya mo yan 'no. Ah kakayanin pala yan 'no. Ah, mahirap lang talaga yung proseso pero, wala namang taong na natututo kaya o natututo kaagad. Kahit yung mga genius nagbabasa muna yan sila para matuto sila 'no. So, na ano may pressure, oo, may mga salita kang maririnig, oo, pero ikaw na yung bahalang tumanggap at magtanggal kung ano ang tama't hindi.
Ah, maraming salamat sa oras mo paalam.